Naku, siyempre kombinasyon na 'yan ng tapang at yun nga, kumbaga diskarte. At yun nga, lakas ng loob, di ba? Yun na talaga yung ma madi-discover mo dun at yun talaga yung mapapatunayan mo dun, eh, 'pag naglalaro ka ng patintero. At tsaka nga, yun nga, kumbaga patentero lang talaga yung pinakanagugustuhan ko at actually, malaro din talaga ako eh. At yun nga, yung mga tumbang preso, chinese garter, bending. Alam mo ba yung bending? Yung parang limbo rock, alam mo ba yung limbo rock? Yung tatawid ka. Halimbawa, mataas muna tapos bababa yung lubid tapos hanggang sa ulo, sa be balikat hanggang sa bumaba na hanggang tuhod, di ba? <laughs> Kung paano mo malulusotan.
Aha. Mhm. Tama. Mhm. Oo. <chuckles> Ano ba yun? Paano siya? Oh. Ah, oo. Gets ko na. Oo. Oo. Naku! Mm. Naku, ano yun, eh, mai-stretch yung likod mo dun, di ba?
Oo. Oo, pero tayo talaga kayang-kaya natin yun talaga dati pa, eh. Kumbaga kumbaga gustong-gusto natin lagi tayong, alam mo yun, makaabot hanggang sa pinakamababa. Kumbaga yun, alam ko talagang marami akong mga laro dati eh, na alam mo yun, talagang ano, yun talaga nagustuhan ko at alam mo, talagang naging nagiging malaki epekto sa akin kasi talaga doon ako natuto. Alam mo yung maki makipaglaro, makipag-socialize at kasama na yung kombinasyon ng pagiging competitive. Isa na din diyan, yun nga, nabanggit ko yung tumbang preso, diyos ko, nagkakandarapaan na kami ng ano, ng lata sa loob.
Mm. Tama. Mhm. Mm. Tama. <laughs> Ang saya din no'n, 'no, yung tumbang preso?
Oo. Mm, meron pang isa, yung agawang panyo, alam mo ba yun?
Oo. Ay, hindi ko siya naano, hindi ko naabutan 'yang agawang panyo <chuckles> pad pero paano ba yung agawang panyo?
Oo, gustong-gusto ko din 'yan, yung agawang panyo, gano'n din, team. Kumbaga may number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, sa isang team. Gano'n din kayo sa kabilang team. So, ikaw yung number 1, tapos yung sumunod number 2. So, 'pag tinawag merong panyo sa gitna, may isang tagahawak. So, pagka tinawag yung number 1, so, una-unahan na kayong tatakbo dun. Kung sino yung unang makaagaw nung panyo. So, talaga, yun talaga yung goal kasi kumbaga parang alerto ka dapat eh, 'pag tinawag ka, takbo ka na kaagad, kunin mo yung panyo, yung 1 yun sa parang alam mo paborito ko din talaga. Parang halos singkatulad ng patintero eh.
Hmm. Mhm. Okey. Hmm. Ay, oo naman. Mhm, pero

Ayun, kumbaga 'yon nga, kumbaga magde-decide ka ba kung go or <chuckles> wait wait lang di ba? <chuckles> At susulong ka ba 'yong gano'n, di ba. Kumbaga katulad din talaga sa buhay natin ngayon kailangan talaga ng matinding desisyon lalo na sa mga panahon ngayon, di ba? Pero siyempre kailangan tayong always on the go, hindi tayo puwedeng paurong, di ba? <snorts> Kumbaga at kung ano kung, magde-decide tayo taraga talagang ita-try nating maitawid eh, di ba? Katulad din pagka nagpapatintero tayo tsaka at the end of the day kailangan ma-achieve natin 'yung goals natin di ba? <laughs>
Mm. Totoo. <snorts> Mhm. Tama. Mhm. Yes, totoo 'yan. <chuckles> Pero um, ah, paano mo naman kinukumpara 'yong paglalaro noon at ngayon? Ah, may na-miss ka bang parte ng ah, paglalaro sa sa kalye ba 'yan o di kaya sa baryo, sa nayon?
Naku, 'yong paglalaro namin doon lang talaga sa may lugar namin, eh. Ano ba masasabi do'n parang sa ah, nayon ba namin, oh ha? Ayun, sa ga sa 'baga sa barangay lang namin actually, <chuckles> oo. Kumbaga 'yon lang, talaga namang kung maikukumpara talaga marami talagang pagkakaiba na, eh, di ba? Kasi dati talaga pisikalan eh, di ba, <scoffs> talagang personalan. <snorts>
Parang subdivision ba? Mhm. Parang subdi Hmm, okey. Mhm. Ay, oo. <scoffs> Pabilisang tumakbo 'yan, oo. <chuckles>
Oo, tsaka talagang gusto mo talagang manalo palagi, eh. Ako 'ko kasi ano 'ko eh, competitive, eh. Gusto ko nananalo ako pero di naman ako naiyak, 'pag natatalo, oo.
<laughs> Hindi ka naman iyakin talaga, okey.